ใช่ เพราะร่างกายมันเพลีย อย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่า เออ เป็นจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าสมมุติว่าวันไหนเรารู้สึกว่า วันไหนเราขี้เกียจเนี่ยแสดงว่าวันนั้นน่ะเราต้องแบบจะไม่สบายแน่นอน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือแบบว่าถ้าเปิดขี้เกียจปุ๊บ ก็คือแบบ แบบ ดูแบบไม่แอ็กทิฟ อะไรอย่างนี้ คือแบบว่า "ฉันต้องป่วยแน่ ๆ คือฉันไม่ได้แบบเป็นอะไรหรอก ฉันต้องป่วย เพราะปกติมันไม่ใช่ฉัน" ใช่ไหม ประมาณนี้ใช่ไหม? อืม <chuckles>
จ อา ใช่ ใช่ อืม ใช่ ประมาณนั้นเลย ซึ่งเราว่าบางทีมันอาจจะแบบเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะ เพราะลูกเราก็เป็น <chuckles>
อืม จริงเหรอ อืม เป็นยังไงอะคะ เขาออกอาการยังไง?
ใช่ค่ะ เพราะ ว่าลูก คือลูกเราอะ ตั้งแต่แบบเด็ก ๆ เลย อย่างเงี้ย สมัยที่เขายังต้องนอนกลางวันอะเนาะ คือลูกเราไม่ชอบนอนกลางวันเลย คือเขาเลิกนอนกลางวันไปตั้งแต่ตอนเขาแบบว่า 2 ขวบครึ่ง ประมาณเนี้ยค่ะ คือหลังจากนั้นน่ะ คือ ใช่ คือเขาไม่นอนกลางวัน ใช่ เพราะว่าคือถ้าเรา เขานอนกลางวันน่ะ กลางคืนเขาก็จะเหมือนดีดอะ ก็คือแบบพลังเยอะเหลือเกิน อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลย งั้นก็ให้เขาอะไม่ต้องนอน nap ไป ไม่ ไม่ ไม่ต้องนอนกลางวัน แล้วก็ให้ไปนอนยาวกลางคืนทีเดียวไปเลย 12 ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ แต่ถ้าสมมุติว่า วันไหนลูกเผลอหลับอะ วันนั้นน่ะเตรียมไว้เลยว่าคืนเนี้ยลูกไข้ขึ้นแน่นอน ใช่ ซึ่งเราก็รู้สึก ใช่ค่ะ เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง คือวันไหนที่แบบว่าเหมือน สมมติว่าลูกเราแบบ เหมือน ต่อให้ปกติเด็กเวลานั่งรถก็จะชอบหลับเนาะ แต่ลูกเราก็ไม่หลับ ถ้าปกติก็คือไม่หลับ แต่ถ้าวันไหนลูกเราแบบว่านั่งรถ ขึ้นรถปุ๊บ แล้วหลับเลย มีอาการเพลีย ๆ ดูเหงา ๆ ดูแบบเหนื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย คืนนั้นคือเตรียมตัวไว้เลยว่าแม่ไม่ได้นอนแน่นอนอะ คืนนั้นลูกไข้ขึ้นแน่นอนอะ <chuckles>
ค่ะ อือ ๆ โอ้โฮ เร็วนะเนี่ย อืม ๆ โอ้ อา อา อืม เตรียมตัวเลย <chuckles> อ้าว ไข้ขึ้นเหรอคะ? อ๋อ ไม่ใช่ อืม